آه، آه.
يعني يمكن من كُتر حبي فيها ذ دخلت في الموضوع بطريقة اللي هو أنا مش عارفة الناس دي عملوا كده إزاي؟! يعني أنا شايفة المسَلّات والحاجات دي وأنا قاعدة باصة لفوق. كل تفكيري أنتم عملتوها إزاي؟! <chuckles> عملتوها إزاي مش فاهماكم؟
امم. آه تُلت الأقصر فيها تُلت آثار العالم. يعني كَم رهيب جدًا من الآثار فعلًا. طيب أنتِ عجبك أكتر بقى الأقصر والّا، آآ، أسوان؟ أنتِ هو أعتق على ما أفتكر الأقصر وبعد كده حلايب؟ أو بعد كده شلا آآ، شلاتين وبعد كده حلايب والّا أنا غلطان؟
امم. بالضبط. أنا مار ما ما ما اتعدّيتش حضور الأقصر <laughs> أنا كانت رُحت ال أسوان والأقصر، وبعد كده كان في معبد المفروض إن هُم قالوا لنا بتدخلوه، ده بقى اللي نفسي أروحه، بتدخلوه شوية بعيد تقريبًا بتاع رُبع ساعة بس بتروحوا بالس بالمركب، ما ما لوش أي وسيلة وسيلة تانية إنك تروح. بس هناك لا في كهربا، ولا في ن ولا في موبايلات بتشتغل ولا أي حاجة. أنا نفسي أرُوحه ل خالص أنتَ تقريبًا هناك تقعد يومين، بتعيش بقى تجربة ن يعني تقريبًا ما فيش حد بيستغنى عن موبايله، فأنا مش متخيلة لو رُحت وفَصَلت نَفْسي هابقى إيه؟
النوبة. آه. أها. امم. ياه! ما فيش تغطية شبكة هناك. آه. تجربة الcamping آه.
فدي من الحاجات اللي نفسي أجرّبها بصراحة.
آه، هي تجربة محتاجة آه بس دي محتاجة بقى يعني تجهيز، وممكن ما كنتيش مُستعِدة ليها. بس هي تجربة أكيد يعني ليها ناسها أو ليها مُحبِّيها، ففي ناس كتيرة فعلًا بتحب ال الcamping يعني. طيب، آمم، دلوقتي لو جِه بقى حد ينصحِك خلينا ن أو يعني- آسف- حد أنتِ بيطلب النصيحة منِك دلوقتي، أنا مثلًا، آآ، بافكّر أطلع رحلة سياحة كده، آآ، هتنصحيه تقولي له يروح فين؟ هو بيقول لِك مثلًا أنا بافكّر أرُوح الأهرامات، بافكّر أرُوح ال مثلًا شرم الشيخ، العين السخنة. آمم، يعني في أماكن سياحية كتير في مصر، فأنتِ هت هترشحي له مكان، وتقولي له ليه المكان ده أنتِ اخترتيه مثلًا، أو تقولي له مميزات المكان ده. هتقولي له إيه؟